Eee, yani kemik konulmuyor, sadece et konuyor. Eee, yağlı kısımlar da çok fazla konulmuyor. Gerçekten tam olarak et denebilecek yerler. Löp et mi deniyor onu artık bilmiyorum <chuckles> ama tam olarak o kısımlar.
Hı hı. Hı hı. Ya böyle biraz antrikot vs. hani biraz daha Hımm, anladım, anladım. Ya gerçekten verdiğin tarif şu anda, eee, çok kulağa çok lezzetli geliyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ya a tarif ettiğin ortam zaten aşırı aşırı böyle sevgi dolu, güzel, hoş sohbet. Hani ge kesinlikle gülmekten ibaret olacak bir sofra, eee, gibi, iii, görünüyor. Verdiğin tarif kulağa lezzetli geliyor. E, peki şey olmuyor mu sende? Şimdi bayadır katılamıyorum dedin. Özlem duymuyor musun?
Aynen. Hı hı. <chuckles> Öyle, evet. Evet. Eee, yani, şöyle aslında, dediğim gibi babam, eee, zaten uzun zamandır bu bayramları yapmıyor artık. Eee, artık yapan daha genç jenerasyon var. <chuckles> Eee, onu da hani bizim aileden Evet. Ben çok dâhil olmuyorum onlara. Çünkü ben hayvanların keş kesilmesi, orada bulunmak, o şe şeye girmek çok beni benim yapabileceğim bir şey değil. Ben yapabilenleri artık yapsınlar gibi bir yerde bıraktım. O geleneği devam ettiren kısımda değilim, eee, ama bende şöyle bir şey var. Emm, biz zaten hani o bayramlar benim için, çok, tamamen oyun oynama alanıydı. Biz inanılmaz, ııı, hani benim evimin altında yapılıyor sonuçta o yani. Dedemin evinin altında yapılıyor. Her yer benim gibi bir mantıkla ortalığı birbirine katıyorduk, eee, gibi bir yerdeydik. O yüzden benim için tamamen eğlenceden ibaret ama hani şu an gitsem tabii ki öyle bir şeyler yapamayacağım için biraz daha çocukluğuma özlem duyuyorum ama onun dışında dediğim gibi hani bu bayramı sürdüren ya da bu bu işte bayram çorbası dediğim şeyi, eee, yapmaya devam eden akrabalarımız var, eee, neyse ki Yani evet etin kesilmesini sevmiyorum. Ben çok et yiyebilen bir insan da değilim ama senin de hani kulağa çok lezzetli geliyor dediğin gibi. Gerçekten eve bayram çorbası geldiği zaman yemeden de duramıyorum. Eee, ama yapanlar gönderiyorlar. Sağ olsunlar.
Hı hı. E, sen de bir rastlıyorsun. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. E Anladım. Peki bir şey sor E, peki bir şey sormak istiyorum. Eee, e, gerçekten sağ olsunlar iyi ki gönderiyorlar. Iıı, sen de yani, tadına bakabiliyorsun ya da bakması gereken kişiler tadına bakabiliyor. Eee, senin mesela ileride eşin, çocuğun mesela kendinden sonraki nesile hani bunu göndermek istediğinde ve eşin de mesela bu, eee, ritüeli çok severse ve derse ki, ya bu ritüeli biz de devam ettirelim. Ya bizim çocuklarımız da görsün. Hani öyle bir durum olursa mümkün mü? Yani o zaman devam ettirir misin? Dâhil olur musun ritüele?
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet.